そうなんですよ。元々ね、こう、ほんとに旦那の知り合いの関係で、あったパーティーみたいな感じだったんで、私自ち、自身にはもう元々ま、知り合いはま、い1人2人こう、顔見知りみたいなのはいたぐらいなんで、あとはね、そう、規模的には多分100人以上いたのでうん。そうなんですよ。だから、もう元からこう本当に、こう、知り合いはいないのを前提に行ったので、そこはおこったんですけど。
ああ。 はいはいはい。 ああ。 そうなんですね。 ええ、すごい。 へえ、あ。 そうなんですね。でも、どうでしょう、結構知り合いいない、そんなで大規模のパーティーって普通にそんなに、なんか前向きになりにくそうな感じありますけど、なんか行かなきゃいけなかったって感じですかね？
そうなんですよね。なんかこう旦那がたまたまこうボランティアをやっている団体関係のクリスマスパーティーというか、そういうような感じだったので、やっぱりこう一緒について行ったんですけれども、ま、ご飯もただで食べる食べらしちくれるっていう話だったので、ちょっとま、食事を、ま、じゃあただただでご飯食べさせてくれるんだったら行こうかみたいな感じで <chuckles> 行って、うん、ほいであの、丸テーブルがですね、何個ぐらい出てたかな？20個ぐらい出てて、でそこにこうそうそうそう、本当にそんな感じでこうやっぱりみんなでテーブル1つのテーブルにつき6、7人座れるようになってたのかな？うん。で、その中の2つに私と旦那が座りまして、あとはこう寄り集まりのこうもう知らない人達が座ったんですけれども
へえ。 はい。 うんうんうん。<chuckles> はい。 なるほどなるほど。 へえ。 ああ、なんか結婚式みたいですね、なんか。 うんうんうん。 はい。 ああ。
うーん、なんかこう、なんか普段こう調子がいい時っていうか、なんか、あ、よしじゃあ今日こう、人懐っこくしてみよみようかなみたいな気持ちの時もあるんですよ。そういう時は、<chuckles> そういう時はね、こう、あの、質問周りにいる座っている人にこれ質問とかしたりとかして、結構ペラペラ喋るんですけど
うんうんうん。 はい。 あ、はいはいはい。 うんうん。 あ、そうなんですね。でもそれってあれ、いつもではない、っていうか、疲れ あるって感じですか？
うん。 う、そう。 あのね、ちょっと前までは結構そんな感じのことが多かったんですよ、社交みたいな。でも最近になってね、もう、更年期だからかなとかすごく。<chuckles> もうね、社交をするのってほんとにエネルギーが必要なんですよ、私。
うーん。 はい。 <chuckles> ああ、もうじゃあ結構あれなんですね。なんか、め楽しくないわけじゃないけど、なんか人と関わるとちょっと体力が より多く使うぞって感じですかね。
うん。